آه بالضبط يعني أنا مش م مش حابّة بعدين أكتشف إن هو عنده مشاكل، بس آآ المشكلة بقى، إنّه بعد ما يعني بدأنا نتكلّم كاتنين بقى مرتبطين و والحاجات دي كلّها وحُب وتمام، بعد فترة يمكن شهرين والّا حاجة، آآ بدأ كلامه يتغيّر تمامًا، آآ كلامه يقل، يعني بُص باكلّمه يرد عليّا ردود عاديّة خالص، غير الأوّل، أنا في الأوّل كُنت أقول له: "Hi" يقول لي: "Hi ومرحبا وأهلًا بيكِ، وإزيك ووحشتيني وعام" فاهم، <tsk> كده يعني.
جميل جدًا. حلو أوي. تمام. تمام. إزاي بقى إيه اللي حصل؟ تمام. جميل، حلو كان مهتم بيكِ الأوّل أكتر لكن دلوقتي ما عادش مهتم بيكِ.
تمامًا كان مه كان كل الاهتمام، دلوقتي باكلّمه كأنّه بيكلّم واحد صاحبه، يرد عليّا كأني واحد صاحبه.
لأ لأ أكيد طبعًا دي حاجة تضايق جدًا.
بالضبط، فمش فاهمة أصلًا السبب مش فاهمة ليه، ماله إيه اللي حصل ما مش عارفة كل الحاجات دي.
لأ لأ أنتِ طبعًا عندِك حق تضايقي في الموضوع دوّة جدًا، لأن الاهتمام بالنسبة للست، طبعًا دي حاجة أساسية جدًا في العلاقة، وأي علاقة بدون اهتمام صدّقيني بتكون علاقة فاتِرة جدًا، فأنتِ عندِك حق بنسبة 100% إنّك تضايقي، قولي لي بقى عمل إيه تاني؟
ف أكيد. بالضبط هو ده بقى اللي حصل. هو فعلًا ده اللي حصل إن علاقتنا بقت هادية خالص خالص، كاد نكون ما بنتكلمش. تمام، فيعني هي لو العلاقة بادئه كده أنا مش هاسك أنا مش هاتكلّم تمام خلاص هي العلاقة كده، ما هو إحنا كده دي علاقتنا وده إحنا.
تمام. طب ما هو لو في علاقة بدأت كده مش هتكون طبيعية أصلًا.
ما هي ما ع على افتراض إن ده طبيعي أساسًا.
على الافتراض تمام آه.
فاهمني، آه بس هي ما بدأتش كده فأنا مش قادرة أتقبّل التغيير المفاجئ، اللي من غير سبب ومن غير مُبرر، يعني أنت عارف أنا حتّى حاولت أكلّمه مثلًا، متضايق زعلان فيك حاجة يقول لي: "لأ مافيش، عادي، مشغول، الدراسة، الامتحانات، الشغل، أهلي" <tsk> كلّها حِجج
فاهمِك. تمام. طب هو عمل معاكِ كده كام مرّة يعني مثلًا كل لمّا تسأليه، آآ أو تواجهيه بالحقيقة، كل مرّة يقول لِك كده؟ والّا مثلًا في مرّة يقول لِك كده ومرّة تانية يهتم؟